Eu moro em Portugal.
Ah, entendi. Então, muita coisa explica, facilita bastante, né, porque tem ótimos vinhos, um preço quase o preço de um re tem, aliás, quase preço de um refrigerante, não, mais barato às vezes que um refrigerante, né, e uma bebida de alta qualidade, né, então, eh, realmente, fica mais difícil de de negar, né. Porque eu ia te falar isso, por isso que eu te perguntei, não sei se, às vezes, tipo, vodka, whisky, deixa até a pessoa ali um pouco mais agitada, Mas se você conseguisse, né, tomar 1 tacinha ou meia tacinha de vinho, isso ajuda ali na até na questão do sono, dá uma relaxada no corpo. Não é não é que dá sono, mas ele ajuda a relaxar o seu corpo. Consequentemente seu corpo relaxado, você consegue ter ali melhores momentos de sono, né.
E aí isto facilita bastante. <chuckles> Aham. É. Sim. Uhum, é que
Mas aí teria que ser meia tacinha mesmo, não dava para ser 1 garrafa. <laughs>
É, então, mas, é, menino, mas aí quando o negócio começa, vai que vai, sabe. Então eu tento evitar, na minha casa é raro que eu pegue, assim, ah, eu tenho vinho em casa, obviamente, porque quando vem amigos aqui e tudo mais a gente toma alguma coisa, mas, geralmente, eu opto mais por beber fora, porque eu acabo, eh, tentando beber menos, mas nunca é menos, né, sempre
Uhum. Uhum. Uhum, <chuckles> é, eu imagino.
sempre que começa, vai que vai e aí pronto, aí o sono vai embora.
E com que frequência você você com que frequência você costuma tomar, assim, vinhos?
Então, eu estou eh, eu dou uma diminuída porque eu estou tentando sair, eh, 1 fim de semana sim, outro não, às vezes eu fico 2, 3 sem ir, mas, assim, pelo menos uma vez no mês eu saio pra e aí, quando eu saio a gente sai mesmo, sabe.
Hum. Ah, então está bom. Aí sai de verdade, né.
Saio de verdade e aí e toma todas. <laughs>
Não é para voltar de manhã.